Mm, totoo yan.
Ayun po. Kaya dapat po talaga bukod sa malinis dapat chine-check din po nila yung kalidad nung ano, nung bawat ingredients na ginagamit nila sa pagluluto kasi hindi po kasi minsan wala na din po tayong time mag-ano eh, eh, kahit tayo din po, kahit tayo lang po, kunyari magluluto sa bahay. 'Di ba, minsan po pagka nakabili tayo online ng mga produkto na hindi natin alam kung registered po ba or safe, eh, nakikita na lang po natin sa reviews madami bumibili. Ayun, may nakita nga po akong isang produk may nakita nga po akong isang produkto nun sa isang social media site, ang dami na pong ano, ang dami na pong bumili siguro more or less 300, 500K na po yung ano, yung sa isang sikat na online app, shopping app, yung parang pang shopping, online shopping.
Mm. Oo. Mm. Oo. Mm, totoo yan. Mm. Ah, oo, oo. Oo. Marami nang bumili.
Eh. Eh, may isa pong ano, may isang content creator na naka-discover na yung brand po palang yun, hindi registered sa FDA. Eh, ayun po puwede tayong
Hmm, tas. Oo, totoo yan.
may risk po talaga na puwede tayong magkasakit
Mm.
puwedeng,
Mm, totoo yan.
Bukod pa sa pag pagkakasakit baka ay sige po, ano po?
Tapos Tapos, 'di ba yung mga sa mga ganito tulad ng binanggit mo, hindi natin puwedeng sisihin yung seller kasi hindi naman niya maibabalik, hindi naman niya gastos, eh. Hindi niya naman tayo gagastusan para magpagamot once na tayo'y nag ano yun nga, na na-poison or ano,' di ba? Totoo.
Totoo po. Tsaka wala naman po atang batas na ano eh, na liable yung seller kasi hindi naman po sila 'yong ano eh, sila yung yung kanilang produkto talaga, nagbebenta lang po sila.
Ayun. Totoo. Mm, totoo yan. Pero tinatangkilik kasi nga trending siya.
Opo. Kasi po ano mura eh, kumpara sa ibang sikat na ano, na products. Yun sa mga nabibili po sa supermarket. Kasi sa supermarket po 'di ba mahal. Pero ano sigurado naman po tayong malinis 'tsaka yung kalidad po talaga. Kaya minsan po, mapapaisip nalang po tayo na ano eh, mas gugustuhin na natin bumili ng mahal na produkto kaysa sa mura.
Mm. Totoo. Mm. Mm. Oo, mahal siya. Kalidad. Mm. Totoo yan. Totoo.
Yun nga po yung kalidad talaga nakokompromiso.
Totoo.

Opo. Kaya talagang dapat kung kaya nilang, from time to time i-check yung quality nung ano ma simula sa mga opo, simula sa mga pinaglulutuan nila mga kawali, kaldero, sandok. Tapos 'tsaka po yung tubig tignan po nila kung malinis kung hangga't kaya po pakuluan po muna nila yung tubig na gagamitin nila bago nila gamitin pang luto. 'Tsaka ano po ba?
Mm. Pagkain. Totoo, oo tama. Mm. Totoo. Mm. Mm, totoo, oo.
'Tsaka pagka yung namimili sila ng mga
Ano 'to? Produkto na ginagamit. Oo.
raw mate ayun, opo yung mga raw materials katulad ng mga gulay, yung mga mantika. I-check din po nila kung malinis talaga kasi minsan nakakaligtaan din eh kahit sabihin mong medyo, malin medyo maselan po sila sa kalinisan, eh, minsan nakakaligtaan po na talagang
Oo. Totoo. Mm. Mm. Mm.
may ano, may dumi pang natitira do'n sa ano kasi minsan yun nga po nabanggit niyo may mga baka may kumapit na insekto na, mga uod yung may mga sila po yung nagko-cause ng mga bacteria kaya talagang, kailangan talen kung kailangan po nilang i-double check, triple check iyon po gawin po talaga nila yun.
Totoo. Mm. Mm. Oo, totoo yun. Oo.
'Tsaka ano po, ah, may, may tanong pa po ako.
Tama naman.

Yun na eh, s'yempre mahirap pong magkasakit ngayon. Eh, sa kanila po talaga ang sisi. Okey lang naman po na ano, eh, na
Mm. Mm, totoo yan.
magtaas sila ng presyo kung na medyo nakakaabala sa kanila yung paglilinis. Basta mahalaga po, ah, malinis 'tsaka kalidad yung pagkain na, bine binebenta nila. Kasi lalo na mga estudyante, mga bata po paborito po talaga 'yong mga street food. Eh, sila po yung medyo prone sa sakit. Kaya 'yon po para sa akin sobrang, sobrang importante po ng kalinisan lalo na pagkain po yun, eh, 'di di po tayo p'wedeng walang pagkain sa araw-araw.
Mm. Mm. Mm. Totoo. Mm, totoo. Mm. Totoo yan. Tama naman.
Eh Eh, kayo po baka Bukod po sa nabanggit niyo kanina. Baka meron pa po kayong ano gustong
Ay meron. Tawag dito. Napabalita siya. So, usually hindi ako, hindi naman ako nanonood ng TV. So, sa TikTok ko siya napanood. Na ah, na Tulfo. Alam mo yung candy?
Opo.
Yung kalinisan nung oo, yung pabrika ano 'to cham Champi ba 'yun? Parang Champi, mga gano'n. Na na candy.
Candy? Ay opo, parang naano ko po yun, parang nakita ko nga po yung kanina. Ang dugyot nga po nung ano, nung
Mm. 'Di ba? Sobra, sobra, oo.
Pero parang malaking kompanya po, eh, hindi ko alam kung
Ayun, Mm. Malaki siyang kumpanya na, siyempre 'di ba dapat kumpanya ka na, dapat alam mo yung kalinisan, 'saka alam mong maraming batang kumakain nun.